Alors, bah, comme tu parlais tout à l'heure d'atelier cuisine, j'avais passé un super moment, c'était, heu, à 2 hein. Heu, j'avais eu un bon pour faire un atelier de fabrication de chocolat et déjà, j'ai appris plein de choses, mais aussi j'ai découvert ben, en l'occurrence, heu, des producteurs, heu, de de chocolat artisanal et heu et c'était une belle découverte et d'ailleurs régulièrement, je retourne acheter mon chocolat là-bas, donc c'est ça a été aussi enfin une bonne manière de ouais, vraiment, ah c'est c top qualité, mais top qualité. Heu, c'est ça a été une bonne manière
Ouais. OK. OK. Ah bah ouais. C'est vrai, <clears throat> à ce point-là? Mais c'est c'est quoi la différence? Genre, heu, pourquoi est-ce que
Bah, c'est-à-dire qu'ils importent les fèves de cacao. Ils peuvent pas les cultiver sur place, mais dans le but, ce serait ça à terme
OK. Mmh mh.
et en fait, ils les torréfient eux-mêmes. I ils vraiment, ils ils les broient eux-mêmes, heu, ils les font complètement, eux et donc heu, ils c'est eux qui dosent ég aussi la manière, heu, dont ils veulent, heu, doser le chocolat, donc heu, plus ou moins fort, heu, c'est eux qui font les petits mélanges
Ah ouais. Mmh mh. Ouais. Contrôle vraiment le le processus quoi.
Ouais, et du coup, tu as énormément de choix et ça a été vraiment une belle découverte pour le coup, ben parce qu'en plus, c'était dans la ville où j'habite et
Ouais, mmh mh. OK. Oh pratique.
et ça a été vraiment sympa. Ouais ouais.
Top, heu, <gasps> ah mais c'est vrai que ça j'aimerais bien en vrai, heu ouais, carrément, et puis c'est super intéressant je trouve, heu, les enfin le chocolat et tout, heu, j'étais allée, heu, à un moment donné à Zagreb, il y a genre un un mmh un, hem, un musée de de chocolat et heu et c'était assez intéressant et tout enfin genre la fabrication et tout ça, mais aussi, heu, la place que ça a dans la culture, tout ça, heu, c'était assez intéressant.
Donc, une manière de plus de découvrir. Oh ouais.